ก็ ก็ ก็จริงครับ มันก็เป็น เป็นอยู่หลาย ๆ แอปเลย คือบางทีเรา เราไปกดสมัครไว้แล้วอะ แล้วมันก็ renew ของมันเอง อะไรอย่างเงี้ย แต่คือถ้าเกิดว่า เราสมัครแล้วเรากดยกเลิกมันทันที อันนี้คือเรายังจะได้ใช้งานมันได้ในเดือนนั้น ๆ อยู่อย่างนี้ ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่ายกเลิกแล้วมันตัดเราทันที อย่างงี้เนาะ อ๋อ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใน หนึ่ง เดือน ใช่ค่ะ ๆ เขาก็จะมีขึ้น อ่า วัน renew ที่แน่นอนนะคะว่า สมมุติว่า คุณกด subscription วันนี้ 25 นะคะ แล้วก็ อ จะ renew อีกที ก็คือเป็น 25 เดือนหน้า ถึงแม้ว่าคุณจะยกเลิกมันไปแล้ว แต่ว่าวันที่ 25 เดือนนี้ จนถึงวันที่ 25 เดือนหน้า คุณก็จะสามารถดูได้เหมือนเดิมค่ะ
อ๋อ โอเค ก็คือจริง ๆ แล้วพอเราเสียเงินไปแล้ว เราคือแบบเราสามารถดูได้ทั้งเดือน ต่อให้เรายกเลิกในวันที่สมัครเลยก็ตาม เราก็ยังดูได้อยู่ดีเป็นเวลา 1 เดือน ไม่ ไม่ใช่ว่าเรายกเลิกไปปุ๊บ เราอดดูวันนั้นเลย อันนี้ไม่ใช่ ใช่ไหมครับ? อ๋อ โอเคครับ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำ เออ เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะได้นั่ง ไปลองนั่งลิสต์ดูว่าแบบ เฮ้ย ไอ้แอปไหนอะ ในเดือนหนึ่งอะผมใช้งานมากน้อยแค่ไหน อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็จะได้นั่งพิจารณาดูว่า เออ ควรจะยกเลิกแอปไหนบ้าง แล้วก็ อย่างไอ้แอป spotify เนี่ย บางทีผมอาจจะยกเลิกมันก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า Apple Music ตัวเดียวมันก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อการฟังเพลงเนาะ อ๋อ ครับ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำจะ จะจำไปปรับใช้จริง ๆ เลยครับ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ยังดูได้ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เพียงพอแล้วค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ